Ya, halo, Kak.
Halo, selamat malam.
Ya, selamat malam. Wah, gimana kabarnya Kak, sehat, Kak?
Iya. Kabarnya alhamdulillah sehat, baik. Kakaknya sendiri gimana kabarnya?
Ya saya juga sehat, baik, eee, kebetulan hari ini hari libur di tempat saya Kak, jadi ya kita bisa eee, saya bisa berkumpul sama keluarga. Eee, kalau Kakak gimana Kak? Hari ini kerja atau libur Kak?
Oke. Mhm, hmm. Mmm, hmm, iya siap, Kak. Hmm. Hari ini hari ini saya kebetulan baru pulang kerja nih Kak, eee, sekitar jam 5-an jadi ya saya langsung i ini aja istirahat gitu Kak, hmm <chuckles> Iya, betul, hmm?
Oh oke. Oke. Iya. Kak, eee, sekarang kita ngobrol-ngobrol mengenai pekerjaan boleh, Kak?
Iya. Boleh Kak gimana tuh?
Nah mungkin, eee, saya coba untuk, eee, tanya Kakak ya.
Hmm. Boleh.
Kak kalau dalam pekerjaan biasanya Kakak suka, eee, mengerjakan 1 hal kayak project ataupun, eee, pembelian yang tentunya mengharuskan Kakak untuk bernegosiasi dengan pihak pihak lain ya, Kak. Nah kalau Kakak dalam, eee, bernegosiasi, eee, kira-kira apa sih Kak kunci utama Kakak untuk bisa, eee, kita merasa bahwa negosiasi ini bisa berjalan lancar kalau kedua pihak sama-sama merasa bahwa, e mendapatkan, eee, keuntungannya gitu. Jadi tidak hanya salah satu pihak yang bisa yang mendapatkan. Nah gimana Kak menurut Kakak kunci utamanya apa sih Kak supaya negosiasi lancar?
Hmm. Hmm. Hmm hmm. Hmm. Hmm hmm. Iya, hmm hmm. Hmm. Hmm hmm. Hmm hmm. Iya, betul. Hmm hmm. Hmm. Iya, betul betul. Betul betul. Iya. Mhm.